أنا كنت لسه هاقترح عليكِ حاجة زي كده بس آآ يعني دي ليها مُميزات وعيوب، مُميزات إن هي هتخفض التكلفة شوية، ولكن عيوبها إن والدتِك مش هتكون مسترَيحة على قدر است استراحتها في بيتها دي حاجة آآ أول حاجة، تاني حاجة برضه أ أ أ أولادِك يعني ممكن يحسّوا إن هُم إيه آآ مش واخدين راحتهم أوي برضه لو هُم مش متعودين يقعدوا مع جدّتهم، فهي دي بس ممكن تكون العيوب لكن ال
هو فعلًا ما فيش مكان مُهيأ ليها لوحدها صح.
بالضبط، لكن إحنا ممكن يعني نخَلّي ده آخر حل خالص، لو لا قدّر الله ما قدرناش إن إحنا نضَبط الميزانية. بالنسبة للشغل آآ أنا يعني كان عندي اقتراح كده آآ في <clears throat> يعني ممكن ال الأكل المنزلي، والوجبات المنزلية في ناس كتيرة أوي بتبقى نفسها إن هي تجرّبها أو نفسها إن هي تحصل عليها، فَليه ما جربتيش إن أنتِ تعملي مشروع صغير كده في البيت آآ بال بالأدوات اللي موجودة وتبدئي إن أنتِ يعني تماركتي له كده على الSocial media والّا حاجة إن أنتِ بتعملي وجبات منزلية، سواء للطلاب المغتربين حواليكِ أو لل الناس القُريبين ويبدأ يكون مشروع زيادة دخل أ بسيطة ليكِ، وفي نفس الوقت يكون يعني آآ حاجة بسيطة مش مش حاجة كبيرة، مش محتاجة راس مال كبير، إيه رأيِك؟
امم. أن أنت عارف إن ال اللي أنت بتقوله ده آآ واحدة صاحبتي عزَمتها يعني عندي مرّة، واقترحت عليَّ يعني الأكل عجبها وكده فاقترحت عليَّ إنها تساعدني في الموضوع ده، بس أنا اللي آمم يعني خدت الكلام على إنه هزار يعني، بس تفتكر ممكن فعلًا؟ آه و أ يا ريت صحيح فعلًا.
لأ، خُدي خطوة فيه. آه طبعًا طبعًا آآ يبقى مشروع قائم بذاته و و وهتلاقي نفسِك يعني بالضبط مش هتوَفّري مصاريف تنقلات وحاجات كتيرة جدًا، ممكن تفَكّري في الموضوع ده هيفرق معاكِ ووالدتِك هتفضل زي ما هي في بيتها مسترَيّحة، وأنتِ بإذن الله مش هتحِسّي بأي أ زيادة في النفقات وهتلاقي الدنيا إن شاء الله أحسن بكتير.
وهابقى في البيت ساعات ساعتها هابقى في البيت فعلًا.